Entendi. E você, eh, não, não disponibilizaria um horário, pequeno que fosse, 1 hora pra fazer tarefas pequenas? Assim, nem que fosse, eh, procurar as tampas desses tupperwares e tampar tudo, e organizar, limpar os armários numa hora, num dia. No outro dia você limpa a geladeira, no outro dia você limpa o fogão. Sabe, assim, pequenas coisas. Sabe, nem que seja por meia hora, 1 hora, todos os dias. Você acha que você consegue?
Uhum. Não sei, eu pod podia pensar nisso, né, fazer pequenas coisas todos os dias. Eu acho que a minha grande questão é essa: é que eu enfio na minha cabeça, não sei porquê, que as coisas precisam estar limpas antes de estarem organizadas. E aí, eu gasto muita energia limpando a casa inteira, sabe? Porque aí e a a eu que sou brasileira, a gente gosta de limpar mesmo, não é limpeza europeia, que é dar a voltinha, não, eu vou arrastar o sofá.
Hum. Hum. Uhum. Sim. E você le limpa com qual frequência?
Aí toda semana, né, pelo menos. Tem que lavar o banheiro.
Ah, então você tem uma rotina de limpar toda semana, né? É o sábado, é o domingo?
Ai le Isso, é Depende da minha semana.
Hum.
Limpa eu sou, mas eu sou bagunçada. É isso que me me frustra.
Aham. Você mora com alguém?
Moro. Com a minha irmã e com os meus gatos.
E a sua irmã não ajuda?